Comment tu équilibres, heu, travail et vie perso, heu, quand tu es à la maison?
Alors, heu, ça a été très compliqué de trouver le bon, heu, juste milieu. Heu, j'ai eu, on va dire, 3 expériences complètement différentes pour, justement, pouvoir gérer cet équilibre, qui est quand même vachement compliqué à trouver.
Ouais et et et au niveau des expériences, heu, c'était quoi? C'était si je peux avoir un peu un peu plus de détails, du coup?
Alors, la 1re expérience, c'était, heu, que je travaillais beaucoup, heu, je travaillais, en fait, dans l'événementiel, donc heu, je travaillais du lundi, on va dire, au dimanche matin, heu et donc heu, mes amplitudes horaires, c'était 6:00-00:00, tous les jours.
OK. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est énorme.
Donc voilà, donc au au final la vie perso à la maison, il y en avait quasiment pas parce que, heu heu, tout mon travail, en fait, prenait, heu, p prenait toute la place.
Bien sûr, ouais.
Donc heu bah, ce que je me suis dit c'est que c'était pas possible, parce que, bah, après je suis devenu papa et donc, je me suis dit bah: «Il faut que j'arrive, en fait, à rester dans le même travail, on va dire, mais de le faire différemment» donc voilà, donc ce que j'ai fait, heu, c'est que je suis devenu, en fait, heu, commercial dans l'événementiel, où là, je travaillais que du lundi au vendredi.
Ah. C'est ça, exactement. Ouais.
Heu donc là, je commençais plus tard. Je commençais aux alentours de 8:00, heu et je finissais à peu près vers 18:00.
OK, bon bah, c'est plus raisonnable. Ouais.
Voilà. Beaucoup plus raisonnable, sauf que le problème, c'est que quand tu es commercial, c'est que tu ramènes du travail à la maison.
Ah oui, par rapport aux mails et tout, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça donc bah, au final, je rentrais, certes, à 18:00 à la maison mais je travaillai jusqu'à 20:00-21:00 encore derrière l'ordinateur.
Ah ouais et et et et justement, heu heu, le fait de de d'avoir ramené, heu, ce travail un peu à la maison, heu, est-ce que pour toi, c'était, heu, pas si mal dans le sens où tu es quand même à la maison, donc tu peux t'occuper peut-être, heu, si tu as des enfants ou ou il y a ta femme à côté, ou est-ce que tu le voyais un peu d'un d'un mauvais œil ce ce truc-là?
Don Bah, non, au contraire. Au début, je me suis dit: «Bah c'est bien, même si j'ai un peu de travail, je le ferai, heu, je vais le faire à la maison, comme ça, au moins, je serai sur place, heu, si je dois faire, heu, prendre le bain, heu, faire ou faire la douche ou faire à manger, je suis à côté». Sauf que, bah, au tout début, je me disais: «Bon, bah, je rentre, il est 18:00, je m'occupe, heu, je m'occupe de mes enfants et puis, bah, je me remettrai au boulot après». Sauf que, bah, une fois que tu as fait les devoirs, que tu as fait les douches, tu as préparé à manger, que tu as mangé, bah, tu as plus envie de te remettre au boulot f donc heu, le truc, heu, c'était qu'il était 21:00 et tu dis: «Bon bah, j'ai 2 heures encore à rester devant l'ordinateur pour, heu bah, traiter ce que j'aurais dû faire, quoi».
Ouais. Bien sûr. <laughs> Ouais donc au au final, ça reste un p un cercle, heu, un peu dans le sens où ça re ça ressemble, peut-être ça rejoint, il y a des il y a peut-être des similitudes un peu avec, heu heu, ton travail de 6:00-00:00, dans le sens où, heu, au final, heu, les seuls moments où tu as du temps pour toi, bah, en fait tu as tu es fatigué et tu as pas envie justement de te mettre au boulot. Tu as tu as en fait, au final, la journée tu la vois pas passer, au final, c'est ça?
Exactement, c'est que, bah, je pensais, en fait, me faciliter la vie et au final je me fa c'était presque la même chose parce que, heu heu, après j'ai ré-essayé de jongler, donc je rentrais à 18:00, je donnais la douche pendant que, heu, ma compagne faisait à manger, moi je travaillais un peu mais au final, tu es jamais à 100 % sur la tâche que tu fais donc tu étais jamais j'étais jamais réellement à la maison, heu, pour, heu, m'occuper de mes enfants et j'étais pas non plus à la maison pour faire mon travail donc j'avais un un petit peu, heu, les les 2 pieds un peu, heu heu, séparés, donc c'était très compliqué.
Mmh mh. Ah oui. Ah ouais. Ouais.
Et heu et donc bah, après, à un moment donné, bah, j'ai, heu, j j'ai pété les plombs, <chuckles> tout simplement. Je me suis dit: «Là, c'est plus possible, faut que j'arrive à trouver un autre, heu, au autre chose» et heu et je me suis dit: «Bah, voilà je vais faire du télétravail et je vais essayer de m'organiser complètement différemment». Ce que je fais maintenant, où, heu, je travaille de 9:00 à 18:00.
Ouais, OK. OK. OK.
Et à 18:00, quand les enfants rentrent, hop, terminé l le l'ordi, il est coupé, le téléphone il est éteint et c'est bon je suis à 100 % dans mon rôle de papa, quoi.
Ah, bah, c'est c'est c'est génial, mais mais, justement, heu heu, ce ce truc de télétravail, comment tu l'as instauré? Est-ce que c'est dans le même travail, heu, ou tu as dû changer de travail? Et et comment tu as tu as fait par pour, heu, voilà expliquer un peu à ton employeur que, voilà, heu, à partir de telle heure, heu, moi je coupe mon PC ou ou voilà, mon mon mon téléphone? Ça ça peut être mal vu, il y a certains, peut-être, employeurs qui aiment bien justement, heu voilà, heu, qu'il y ait un peu de rab au cas où il y a une urgence et tout. Comment tu as géré un peu cet cet équilibre du coup?
Alors bah, en fait comme tu le dis, heu, les souvent les employeurs, le télétravail, ils sont pas plus fans que ça et donc bah, moi mon employeur il y a heu, il m'a dit que c'était pas possible en fait, heu, de faire que du télétravail, car bah, vu que j'étais commercial, je devais aller voir mes clients et heu et le souci, c'est que, heu bah, ramener du travail à la maison, pour tout commercial, ça fait partie du job et c'est limite inscrit dans ton contrat de travail.
Mmh, OK. Ah oui. Ah d'accord.
Donc en soi, heu, c'était p c'était pas possible donc heu, avant même d de de faire tout ce travail, c ce que je faisais également c'est que, heu bah, je faisais le travail dans la voiture et comme ça quand j'arrivais à la maison en fait j'avais vraiment plus de travail. Sauf que bah, au lieu de rentrer à 18:00, je rentrais à 20:00.
Ah ouais. <chuckles> OK. Ouais donc ouais, c'est
Donc en fait c'é c'était vraiment en fait le le chien qui se mord la queue un peu on va dire, car, heu, c'était, heu, vraiment compliqué et donc bah, mon employeur m'a dit: «Bah ouais je j'entends, mais malheureusement c'est que ça fait partie des règles du job donc bah, si ça te convient plus, bah, tu as qu'une solution c'est partir.»
OK.
Et donc bah, je suis parti ouais, ouais. Voilà. Bah, oui, oui, à un moment donné, heu heu, ça faisait, heu heu, ça faisait plusieurs années. Mais je j'y arrivais plus et puis voilà, les conditions de travail non plus, heu, me me plaisaient guère. Donc forcément, voilà, c c'est arrivé à un bon moment et heu et bah, puis bah, après voilà, j'ai recherché du travail, heu, en me disant, bah, voilà: «Qu'est-ce que je peux faire?» et heu et par rapport à mes compétences.
Ah oui, direct. <chuckles> OK. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. OK.
Et donc bah, voilà, là j'ai retrouvé un métier où je suis 100 % en télétravail, donc j'ai pas besoin de me déplacer.
Ah, c'est génial.
Voilà, heu, parce que voil c'est un métier qui se fait que de la maison, il me faut juste un ordinateur. Ah, heu, je pourrais même le faire à l'autre bout du monde, il faut juste que je sois sur le même fuseau horaire que Paris et heu et donc après bah, voilà, je je je m'organise donc heu, après bien évidemment, c'est des rituels. Parce que, heu, quand bah, tu te lèves le matin pour aller au travail, tu as des rituels. Forcément, heu, le petit déj, la douche, heu, t'habiller, te coiffer et cetera. Sauf que bah, heu, on a pu le voir, heu, au moment du covid. Quand tout le monde s'est mis en télétravail, bah, les gens ils travaillaient en pyjama, quoi.
OK. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, <chuckles> c'est ça, exactement.
Voilà. Heu, donc donc heu, donc il a fallu que, bah, je me mette quand même une rigueur en me disant: «Bah, voilà, c'est pas parce que je reste à la maison qu'il faut pas que je sois habillé, coiffé et cetera» donc heu, en soi, je fais comme si, heu, je me prépare le matin, c'est ma ma to do list, on va dire, heu, comme si je partais travailler, sauf que ben, en fait, mon travail c'est dans c'est mon bureau donc heu, je p j
Ouais. Bien sûr, oui. Ouais, c'est c'est c'était ouais, c'est génial que t que tu aies pu rebondir comme ça justement et et et et enfin trouver, heu, ce travail, heu, qui te permet de de trouver justement cet équilibre. Heu mais moi il y a une question qui me vient, c'est, heu heu, du coup tu es parti, heu, de ton entreprise, heu, là où tu, heu, là où tu avais un travail, heu, assez, heu, in intensif et heu et et et et que tu as su rebondir mais comment tu as fait, heu, pour, heu, déjà, est-ce que ça a pris du temps? Entre le moment où tu as quitté ce travail et le moment où tu as retrouvé quelque chose? Comment tu as géré un peu ce temps parce que, voilà, quand quand tu pars d'une entreprise, si je dis pas de bêtises, bah, tu as pas le droit au chômage. Heu, tu as pas le droit aux aux aides, heu heu et du coup, comment tu t'en comment tu t'en es sorti financièrement? Est-ce que tu avais une crainte de pas retrouver quelque chose, ou est-ce que tu étais plutôt confiant et tu t'es dit: «Voilà, heu, je par rapport à mes capacités, je sais que je peux rebondir»?
Alors non, ça a pris un petit peu de temps. À chaque fois, j'avais une transition de 6 mois à 1 an. Heu mais en fait quand je partais, heu, de avec mon employeur, on c'était comme un commun accord. C'était pas, heu, moi qui démiss voilà, c'est ça. Pas moi qui démissionnais, heu, parce qu'à chaque fois, voilà je partais, heu, pas à contrecoeur mais presque. C'était juste, que bah, voilà, ma vision avait changé donc heu, ce que je faisais et ce que je fais toujours, hein, c'est que, bah, quand je pars d'une entreprise, je forme mon remplaçant et en fait, quand mon remplaçant est prêt, moi je pars.
Ah ouais? Ah, une rupture conventionnelle c'est ça? OK. OK. D'accord. Ah oui, tu laisses ta place propre, quoi? Mmh OK.
Voilà, exactement. Comme ça, en fait, l'employeur lui, certes pendant, heu, peut-être un mois, il paye 2 salaires mais ça va être compensé on va dire. Parce que, bah, derrière il va pas perdre en termes de d'activité. Heu et heu et ensuite, bah voilà, je je faisais aussi en plus des formations, on va dire «complémentaires», des d des mises, heu, enfin des, heu, des mises en situation par rapport à des compétences pour aussi avoir, heu, d'autres diplômes, heu, ou d'autres qualifications supplémentaires et à chaque fois, voilà, je faisais comme ça et ce qui me permettait bah, quand même, parce que, bah, quand je partais c'est que, heu, bah je me retrouvais quand même tout seul, je j'avais plus du tout de routine.
Bien sûr. D'accord. OK. Ouais. Bien sûr. Ouais.
Et donc c'était compliqué en fait de se bah, de se remettre un un coup de pied, on va dire, «au derrière» pour se re-motiver le matin. À à se dire: «Bah vas-y, vas chercher un boulot. Lève-toi, prépare-toi!» donc c'était pas facile, il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des quand même, des moments compliqués.
Et ça. Et et et et justement, heu, cette orientation vers le télétravail, c'était un peu la la la seule issue, au final par rapport à ton train de vie, heu, vie de famille et tout? Et et et justement, heu heu, c'étaient quoi les mots-clés que tu tapais dans dans dans tes recherches de boulot? Est-ce que tu étais vraiment focus sur le télétravail, mais peu importe le type de télétravail ou ou c'était vraiment orienté, heu, au niveau du commerce, heu, par rapport à tes capacités? Ou alors tu t'es dit, heu heu: «Franchement, voilà, tant que c'est télétravail, moi je fonce, je dépose le CV et après on discutera, peut-être, plus tard du salaire et des des conditions» mais est-ce que tu étais vraiment, heu, focus sur cette idée de de télétravail?
Alors, oui, j'étais vr vraiment focus sur le télétravail mais, voilà, j'étais quand même assez souple où, heu, je me disais, voilà: «De toute façon, je sais que le métier que je fais actuellement, heu, j'irai pas, heu, jusqu'à la retraite avec», heu, vraiment le temps que mes enfants grandissent, qu'ils soient tous, voilà, au collège ou au lycée et qu'ils soient un peu plus ils peuvent un peu plus se débrouiller eux-mêmes donc bon, c'est vraiment pendant, heu, voilà, pendant quelques, heu, quelques années et en fait, non, moi, ce que je voulais vraiment c'est de pouvoir, heu, gérer mon emploi du temps comme je le voulais. Donc c'est-à-dire soit faire du télétravail, soit être directement, heu, dans une entreprise ou dans un bureau mais, voilà, avoir la possibilité de gérer et heu et donc, après, heu, bah, ça s'est fait. Jj'ai postulé, j'avais pas plus de de de recherches très précises, hein, c'était vraiment, bah, du télétravail, donc c'était, en gros, je tapais «hybride», heu, dans ma barre de recherche donc c'était à la fois en entreprise et heu, à la maison et ensuite, j je regardais un petit peu les annonces en fonction bien évidemment de ce que quelles étaient mes capacités aussi, hein. Parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient, heu, super intéressants mais que je ne savais pas comment faire, donc heu, donc après, voilà, heu, forcément, ça s'est beaucoup, heu, tourné vers le commerce, vu que c'est la seule chose que je on va dire que je savais vraiment bien faire et puis après ça s'est fait comme ça de fil en aiguille et heu et maintenant, bah, je me dis: «Même si, heu, je travaille plus que 35 heures par semaine», forcément, parce que je m'adapte, heu, ça peut m'arriver, heu, quand, heu, bah heu, quand mes enfants, ils sont au sport ou quoi de bosser un petit peu pendant 1 heure ou 2, heu, pour m'avancer et cetera et au final, heu bah, j'ai pas l'impression de travailler non plus et d'être, heu, dans une routine de bureau, heu, 09:00-17:00. C'est vraiment, heu
D'accord. Ah! Oui, oui, un peu plus autonome? Ouais. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais. <chuckles> J'imagine bien. D'accord. Oui, oui. D'accord. Oui, c'est ça. Bien sûr.
O voilà, ça me permet vraiment de d'être libre un petit peu et d'être, heu, flexible, heu, si j'ai envie de travailler jusqu'à 00:00, je travaille jusqu'à 00:00 si j'ai pas envie j'ai pas envie, quoi.
Ouais, ouais, non, c'est vraiment top que tu puisses gérer un peu comme ça tes horaires, heu, moi, il y a une question qui me vient en tête par rapport au justement, au fait que tu aies trouvé ce ce ce ce télétravail à à ton domicile un peu dans dans un voilà, qui qui permet un peu de te soulager, heu, par rapport à aux horaires, heu bah, aux grandes horaires, hein, que tu avais auparavant mais comment tu fais pour, heu, éviter des des distractions, heu, à la maison pendant les heures de travail? Voilà, c'est vrai que, heu, que tu peux te dire, voilà: «Je suis à la maison», il y a peut-être la télé à côté, il y a peut-être les enfants, heu, tu as envie peut-être de jouer avec eux ou de faire, heu, je sais pas une petite balade avec eux? Comment tu te mets en conditions pour te dire: «Là, heu, voilà, certes je suis à la maison mais heu, je dois bosser», en fait? Est-ce que tu as des petites astuces un peu comme ça?
Alors oui, oui, bah bien évidemment. Alors, déjà, de toute façon quand j'ai mes enfants, heu, à la maison, je ne travaille pas parce que, heu, c'est trop com c'est trop compliqué, ça fait du bruit, ça demande toujours quelque chose donc voilà, c'est, heu, vraiment, mon le rituel, je sais qu'ils sont à l'école, heu, à partir de 08:30 ou 09:00 et que, bah après, heu, moi, je vais aller les chercher vers 17:30-18:00 donc je sais que pendant tout ce laps de temps-là, je travaille. Heu, après bien évidemment, oui, hein, heu, au tout début, c'était compliqué parce que plein de distractions que ça soit aller manger, se faire des cafés, reg mettre la télé, heu et puis au bah, au final, après c'est vraiment une organisation on va dire, mentale, où tu te dis: «Bah, voilà, heu, quand j'étais au travail, j'avais pas la télé, heu, certes j'avais la machine à café à côté mais pas besoin d'en faire 10 dans la matinée» donc heu, tu tu te mets après vraiment dans une bulle, heu, où tu te dis: «Bah, voilà, hein, le il faut bosser parce que, bah, derrière, en fait, si tu ne travailles pas, tu auras pas de salaire, tu auras pas l'argent à la fin du mois, donc vas-y».
D'accord, OK. Ouais. Bien sûr. D'accord. OK. C'est ça. Ouais. <chuckles> D'accord. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est ça reste un peu le le carburant, se dire que voilà, il il en fait, tu as tu as pas vraiment le choix, au final, heu et et et et est-ce que, heu heu, voilà, ta ta compagne, heu heu, t ta famille, un peu, heu heu heu, comprend? Heu, se dit que c'est bien mieux pour toi, heu, le fait que tu bosses à la maison ou est-ce que par moment, heu, je sais pas, ils aimeraient bien, heu, venir chez toi, voilà, pour pour un peu te voir, te rendre visite mais il y a toujours cette contrainte de, certes je suis à la maison mais je travaille donc je peux pas recevoir, donc voilà, ça sera peut-être une prochaine fois. Est-ce qu'il y a ce truc un peu qui est qui est pas évident à gérer?
C'est ça. Alors, non, parce qu'en en soi, heu, comme comme je te disais tout à l'heure, j'essaie vraiment d'avoir, heu, une routine du travail comme un peu le commun des mortels, où, heu heu, je travaille du lundi au vendredi. La semaine de toute façon, bah, c'est pour tout le monde pareil, hein, c'est le boulot et les enfants, heu et après, bah, les week-ends, oui, il y a pas de souci, moi, je vois, heu, je vois tout le monde, après ma compagne, heu, est dans l'es est dans l'esthétique donc de toute façon elle travaille aussi chez des personnes, donc on on a à peu près les mêmes horaires, heu, à quelque chose près, des fois, elle rentre un peu plus tôt mais elle sait que, moi, je suis au travail, donc elle va pas me déranger et moi, je vais pas venir non plus la déranger si, heu, si elle a besoin de travailler elle aussi, donc c'est vraiment, on a trouvé un une sorte d'accord, voilà, un accord, un équilibre, heu, pour tout le monde et j et au final, c'est beaucoup mieux parce que, bah, voilà, le on arrive à avoir beaucoup plus de temps qu'avant, quoi.
D'accord. D'accord. OK. Ouais. Un équilibre? Ouais, mmh mh. Ouais, c'est c'est génial, ça. Est-ce que, heu, rapidement, heu, tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, voilà, par exemple, qui a qui a du mal à lui, à trouver cet équilibre, un peu comme toi à tes débuts et qui voilà aimerait, heu, peut-être avoir des conseils, heu, bah, utiles?
Et bah, vraiment, le le 1er conseil, c'est de s'o l'organisation. C'est se dire, voilà, de telle heure à telle heure, je suis au travail et de telle heure à telle heure, c'est le bon moment, en fait, avec ma famille, ma vie perso, heu, vraiment se fixer des barrières et ne pas se dire: «Bah, là, je travaille 2 heures, heu, pour le t là, pour le travail, pendant 2 heures je m'occupe de moi et je retravaille 2 heures». Non, il faut vraiment que ça soit toujours, heu, pour, heu, pour le travail et une fois que le travail est fini, on s'arrête là.
Ouais. D'accord. Ah oui! D'accord, ouais, c'est c'est des très bons conseils. C'est vrai que le le mettre des barrières, c'est c'est c'est primordial, bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était vraiment un plaisir.